Cambiar esa esa carrera, ¿no? Y o que y en algún momento dicen: "¿Valdrá la pena? Si yo he hecho esto por tantos años, ¿valdrá la pena arriesgarme, o, en qué momento es el ideal, no, para cambiar de carrera?". Y bueno, al parecer tú encontraste el momento idóneo, y que no solamente encontraste el momento idóneo, sino que acertaste en tu decisión, y que se volvió en tu propósito. Entonces, ya no era el ir a trabajar por e dar esta apariencia, o, esta impresión por temas de trabajo meramente, sino, que realmente estabas encontrando el disfrute Así es. Oye, qué padre y qué interesante. Y ese sería
Sí. Sí. Sí. Sí, claro. Sí. Sí. Era era algo significativo, ajá. Sí. Y fíjate que fijate que, eh, perdón, este, mm, eh, cuando yo comencé a dar clases, yo no sabía, pero cuando ya tuve, eh-eh, la posibilidad de estudiar, y aprender cómo es que sea, lo disfruté muchísimo más. Hay una canción, eh, no sé si la ubicas, es de Billy Joel, que que se llama Piano Man, ah, esa canción habla de de cómo todos los que están ahí en el bar, y que llegan todas las noches ahí a tomarse un trago, son personas que que renunciaron a su propósito para asegurarse un salario, y que viven eternamente infelices, ¿no? "Yo hubiera podido ser cantante, pero vivo aquí, yo hubiera podido ser esto, pero estoy acá". Eh, la canción de Louis, de de Franco de Vita, también habla de algo así, ¿no? Y cómo muchos de nosotros
sí, dime. Ujú. Claro. Ajá. Ay, sí, claro. Y pasa mucho. <chuckles> Oye, qué qué buen consejo, y qué buena analogía con esas canciones, la la voy a escuchar la de The Piano Man.
Sí.

Porque yo creo que de alguna manera la mercadotecnia, en mayor o menor medida, siempre tiene que, eh, forzar un poquito el mensaje, adecuar un poquito la realidad, no ser tan transparente en lo que te debería de ser y y lo sentía yo, en mi percepción, como un pequeño, como como engaño, ¿no? Finalmente
Oh, entiendo. Como que no te sentías, eh eh, auténtico en lo que hacías. Sentías que que dabas como una imagen para encajar como en el tema laboral, pero en lo personal no era como tu personalidad, ¿podría decirse?
Exactamente. N n no era así lo que lo que yo buscaba. Y después, por circunstancias ajenas a a mi persona, tuve que dejar mi agencia, eh, trasladarme a otra ciudad y ahí comencé a dar clases de de am, u universitarias, y f eh, a la postre terminé estudiando sí, estudiando una una maestría, un posgrado en en educación, y y entonces descubrí un propósito diferente, pero ese propósito sí me llenaba. Yo, eh, vacilando decía, a ahorita ya aunque aunque no me pagaran, yo daba clases, ¿verdad? Porque me gu me he d ahí sentía y
Ujú. Entiendo. ¡Qué giro tan grande! <chuckles> Felicidades. Vaya. Ujú. <chuckles> Con todo el gusto del mundo.
Sí, ahí sentía yo le pero, este, no no es cierto, ¿eh? No lo vayan a creer, no lo vayan a escuchar. <chuckles> Este, eh, pero con todo el gusto del mundo yo yo daría clases, eh, aunque me pagaran poco, de hecho, lo sigo haciendo, no tanto por el pago, sino por por la satisfacción de de poder transmitir algo que que puede ser significativo para otra persona. Ahí encontré un propósito
<laughs> Siempre sí paguen. Qué orgullo. Esta es la satisfacción. Tu propósito.
y eso me me dio, pues, como un sentido de de valorar más mi mi satisfacción que el ingreso que me pueda generar, ¿no?